Günlük hayatta atık azaltmak için neler yapıyorsun?
Ya, öncelikle plastik, eee, atıklarını azaltmaya çalışıyorum. Önceliğim bir plastik. Yani, dışarıdan su almamaya çalışıyorum. İşte, burada şu an böyle, eee, "Brita" diye bir sürahi var. Böyle arıtma, eee, aslında onda da, hani, bir filtre var. Sonuçta filtre atığı çıkıyor ama yine pi eee, plastikle kıyaslandığında, plastik şişeden, eee, su alımı yaptığımı düşündüğümden daha az bir atık çıkıyor. Onu tercih ediyorum. Türkiye'deyken mesela arıtmam vardı. Su almak için ne damacana ne de plastik şişe kullanmıyordum. Onun dışında her zaman kendi çantamı, bez çantamı yanımda taşırım. Plastik poşet almamaya çok dikkat ederim. Emm, başka Tabii.
Hı hı. Evet. Evet, evet. Hı hı. Hı. Hıı. Bir şeyi sorabilir miyim tam da bu noktada, nasıl, ııı, bu işe giriştin? Yani, seni ne tetikledi de hem, eee, arıtma cihazlarına yöneldin hem bez çantaya yöneldin, yani, bir haber mi gördün yoksa, eee, bir yerde bir sıkıntı mı hissettin, ne oldu?
Hı hı. Ya, aslında küçüklüğümden beri ben hep bu çevre bilinciyle yetişmiş bir çocuktum, ya, bilmiyorum, belki biliyorsundur sen de. Bir dönem şey kampanyaları vardı bu, işte, plastik kapak getirene, belli bir plastik kapak, eee, limiti vardı. Bunun üstüne getirene, işte, ihtiyaç sahiplerine bir tekerlekli sandalye veriliyordu, hani, senin adına. Biz babamla onu çok yapardık. Yani, çok topladım o dönem ve 2 kişiye de böyle güzel bir şeye vesile oldum, yani. O noktadan itibaren bence çevre bilincim daha çok gelişti. İşte, eee, bunun yanı sıra, işte, su tasarrufu başladı, suyu daha dengeli kullanmaya başladım, işte, plastik atıklara dikkat etmeye başladım. Eee, bu bez çanta olayı da bence Avrupa'ya gide gele, gide gele geçti bana. Türkiye'deyken çok olan bir şey değildi çünkü çok ucuz bir şey plastik poşet, yani, markette Türkiye'de ama yurt dışına gidince fark ettim ki insanlar, yani, böyle, bez çanta taşıyor yanlarında ve hayat böyle de yaşanabiliyormuş, yani, neden olmasın diye. Öyle bir, eee, ba başladım, yani.
Hı. A! Evet, evet. Evet. Çok güzel. Ah, çok güzel. Evet. A! <chuckles> Kesinlikle. Peki Avrupa'da böyle birtakım şeyler de var, ağlar var, böyle, işte, geri dönüşüm, ileri dönüşüm, tamir, ondan sonra, sıfır atık hedefleri, böyle şeyler yurt dışında daha mı çok rastladın, yoksa Türkiye'de de örnek verebileceğin şeyler var mı acaba?
He he. Ya, açıkçası Türkiye'de de sıfır atık projesi vardı. Türkiye'deyken de, böyle, sürdürülebilirlik bir kulüpteydim üniversite döneminde. Ama bana sorarsan o kadar çok Avrupa kadar çalışıyor muyduk? Çalışamıyorduk çünkü o kadar fazla bütçemiz yoktu. Öyle bir örgütlenme, eee, söz konusu değildi, yani, herkeste bilinçlenme söz konusu değildi. Avrupa'ya taşındıktan sonra fark ettim ki aslında bu mümkünmüş. Yani, tabii belediye ve devlet desteği de işin içine girince ve bilinç de çocuklara küçük yaşta okullarda öğretilmeye başlanınca bu çok sürdürülebilir bir şey olabiliyormuş, yani. Bunu böyle fark ettim. Biz aslında bir noktada bayağı geç kalmışız, yani. Tamam ben belki ailemden, özellikle babam tarafından, almışım ama, eee, bakıldığında yine de, işte, bez çanta taşımaya 20 yaşında başlamak geç kalınmış bir hareket benim gözümde.
A! Güzel. Hı. Evet. Hı hı. Evet. Güzel. Hı hı. <chuckles> Ya, evet. Ama şöyle bir şey var Türkiye'de de mesela aslında. Bu, hani, karton toplayıcılar, kâğıt toplayıcılar, plastik toplayıcılar, böyle, ufak da olsa bazı insanlara çok iyi gelen bir, emm, <tsk> toplama sektörü de var. Eee, fabrikaya götürüp parasını alıyor, eee, toplayıcılar. Eee, aslında biraz da belki bu yüzden çok da yaygınlaşamıyor. Çünkü onlara da destek olmak, eee, amacı var insanlarda, eee, yani, bende en azından.
Evet. Evet. Ya Ya, evet aslında biraz, böyle, işin realistik bir tarafından bakınca gerçekten Türkiye'deki yaşam şartları ve Avrupa'daki yaşam şartları zaten birbirinden çok farklı. Aslında o yüzden Avrupa'daki her şeyi Türkiye'ye uyarlamak çok mümkün de değil, yani, bir noktada. Hani, ben böyle şey bir yerden söylüyorum sana ama, işte, bu bilinç çok küçük yaşta oluşuyor, işte, çanta taşımak bana 20 yaşıma, hani, denk geldi falan gibi. Ama bizim Türkiye gerçeğimiz diye bir şey var günün sonunda. Senin de dediğin gibi, yani, o kâğıt toplayan insanlar geçimini bundan sağlıyor. O insanlar olmasa ya da o atıkları, eee, devlet toplasa bu insanlar nasıl para kazanacak, nasıl istihdam edilecek? Bir sürü, eee, sıkıntı var. Belki de, hani, bu noktada çöplerimizi ayırarak da başlayabiliriz. Ya, o en büyük sıkıntı duyduğum şey Türkiye'de, her şeyi bir araya atıyoruz. Cam, plastik, teneke, işte, karton, eee, bi biyolojik atık, hani, genel olarak her şeyi bir araya atıyoruz. O çok büyük bir sıkıntı.
Evet. Hı hı. Hı hı. <chuckles> Ya. <chuckles> Hı hı. Evet, evet, evet. Bu çok fena.
Gerçekten çok mu?
Bir de, galiba, kullanılmış yağ, pil, elektronik atığı falan, bunlar çok önemli, yani, bunlar gerçekten çok büyük bir kirlilik yaratıyor.
Evet, gerçekten onlar da büyük bir kirlilik yaratıyor. Biz bunları da, mesela, yağı lavaboya dökerdik. Hani, ne kadar aslında, hani, eee, ilkel bir alışkanlık bakıldığında. Ama o zan o dönem küçüksün, e, annen de annesinden öyle görmüş, o da annesinden öyle görmüş falan filan derken, böyle, kimse uyarmamış belli bir döneme kadar. Şeyi hatırlıyorum, belediyeler bir dönem kampanya yapmıştı. Bu, belki, her yerde değil. Ben İstanbul'da yaşadığım için böyle bir kampanya vardı. Belli bir litre yağ getirdiğinde sana market çeki veriyordu. Mesela, o dönem annem hiç dökmemişti, yani. Onu hatırlıyorum. Böyle, her yerde o yağları biriktirirdik falan, götürürdük, belediyeye verirdik. Çok net hatırlıyorum. Aslında, belki, böyle, hani, eee, ödül mahiyetinde olan bir uygulama gelse, işte, Avrupa'daki bu plastik şişe otomatları, cam şişe otomatları olabilir, Türkiye'de uyarlansa, "Belki, insanlar böyle küçük, küçük adımlarla alışabilir," diye düşünmüyor da değilim, açıkçası.
Bak işte. Çok. Evet. Hımm. Evet. Ha. Ha. <chuckles> Hı hı. Evet, evet. Hı hı. Evet. Peki, o atık yağların, eee, niye toplandığını, neye dönüştüğünü, eee, öğrenebildin mi daha sonra?
Hayır, öğrenemedim çünkü zaten o yaşta ailem öyle yani, ailemden kastım o dönem annem bunu yapıyordu. Annem öyle bir bilinçte değildi. Yani, annem o, şey bilincindeydi, "A, veriyorsun, market çeki alıyorsun." Hani, tamamen kazanç odaklıydı. Hani, o yağlar ne oluyor ve ben anneme defalarca sorduğumu hatırlıyorum, "Neden bunu yapıyoruz ki? Neden bunu lavaboya dökmememiz gerekiyor?" diye. Ama bir noktada annemi düşündüğümde de, mesela, annem benim ilkokul mezunu bir kadın. Çok, eee, b bastırılmış bir çevreden, doğudan gelen bir kadın. Hani, ona zaten, eee, bu soru sorma, eee, i özgürlüğü bile verilmemiş. O noktada, hani, çocuğuna da verebileceği bir cevap olmadığı için belki de, hani, görmezden gelmiş de olabilir. Ona da kızamıyorum bu noktada.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Tabii canım. Hımm. Hı hı. Evet, ama yurt dışında da bu yağlar toplanıyor, bu aslında tabii, bunların bir amacı var, bu yağların toplanmasının, çünkü bu yağlar, eee, çok önemli bir şeye dönüştürülüyor, biyodizele dönüşüyor.
Ya, yurt dışındaki yurt dışındaki bu yağların toplandığı, iii, şeye daha önce hiç katılmadım. Çünkü günlük hayatımda öyle, eee, aktif atık yağ kullanan biri değilim. Yani, yağlı kızartma türü şeyler yapan biri değilim. O yüzden, böyle, bir yağ çıkma olayı da yok benim evimde. Hani, çok yağsal bir yerde değilim. Ben daha, hani, böyle, o kıtlık bilincinde şey taraftayım, ya. Hani, suyumuz varken kıymetini bilelim çünkü bir gün olmayacak, hani, gibi bir noktadayım.
Eee, evet. Hı. Hı hı. Ha, güzel. Hı hı. Evet, güzel. Hı hı. A, çok güzel. Evet, evet, evet. Ya, emanet bir dünyada yaşıyoruz ve bunu gelecek nesile, eee, düzgün bir şekilde, eee, bırakmak herhâlde herkesin boynunun borcu olsa gerek, değil mi?
Ya, kesinlikle öyle ama bu bilinci oluşturmak, işte, çok zor. Hani, insanlar şu an öyle bir bolluk, berekette yaşadığını düşünüyor ve bunun o kadar sonsuz olduğu bilincindeki, hani, bir insana şey demek, eee, işte, "Dişlerini fırçalarken musluğu kapat." deyince şey geliyor, ne olacak ki, ya, ne olacak, işte, akan su? Çünkü neden? O akan suyun miktarını biz hayal edemiyoruz. 10 litre su akıyor belki ama sen o 10 lit 10 litreyi şişede görmediğin ya da bir ölçü kabında görmediğin için fark etmiyorsun.
Hı. Ya. Hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. Hı. Evet, evet. Hı. Hı. Peki, eee, yani, gerçekten insanlar bu konuda çok, ııı, bencil ve çok, ııı, egoları yüksek bir şekilde davranabiliyorlar gerçekten. Bir şey söylediğinde bunu kişisel de algılayabiliyor. Yani, ne olacak benim şurada 2 damla bir şey kullandığım şeyden. Fakat, yani, mesela bir sifon bile 6-12 litre arası su gönderiyor aslında, eee, harcıyor. Peki, sence bunun için, aaa, mesela okullarda bir şeyler yapılabilir mi ya da ilkokullarda neler yapılabilir ya da nasıl eğitilebilir acaba yeni nesil bu konuda dersin?
Maalesef. Aynen. Evet, ne kadar fazla. Ya, bence, böyle, küçük küçük etkinlikler çok faydalı olur. Özellikle, hani, ilkokulda değil anaokul düzeyinde, bence, başlaması lazım. Çünkü şu an Avrupa'da yaşarken, işte, bazı arkadaşlarımın çocukları var, gözlemleme fırsatım oluyor. Kanal temizliğine falan götürüyorlar bu çocukları, kanala atılmaması gereken şey. Aynen, yani benim çok şaşırdığım ve belki de Türkiye'de böyle bir şey yapılsa, hani, ne alaka falan olacak şeyler, etkinlikler yapılıyor, yani. Aynen öyle Kanal kanala düşer falan çocuğumuz, aman ha, falan gibi. Böyle şeyler var. E, bunun dışında, mesela, babamla o dönem yaptığım o plastik toplama benim için çok hoş bir şeydi ve o gerçekten birine faydalı olabilme hissiyatı paha biçilemez bir şeydi. Belki böyle bir şey yapılabilir yine. Ya, çocuklara, aslında, o "Plastik, eee, tüketimini, iii, azaltmak için neler yapabiliriz?" konu başlıklı küçük küçük etkinlikler çok hoş olur. Mesela, ben mataramı yanımda taşı taşıyan biriyim. Bunun içinde ne olması gerekiyor ama? Eee, mesela, Avrupa'da, bilmiyorum biliyor musun ama, kamusal alanlarda çok fazla çeşme var. Ücretsiz su. Türkiye'de böyle bir mantık yok. Türkiye'de böyle bir şey yok. O yüzden, hani, o matarayı taşısan da günün sonunda marketten gidip o plastik, eee, şişeyi alıp yine o mataraya dökmek zorunda kalıyorsun, yani.
Ha ha. Güzel. A! Ço inanılmaz. <laughs> Ne işi var çocuğun kanalda? Ay, ay, ay. Aman. A! Ha ha. Hı hı. Değil mi? Hah! Mesela. Ha ha. Evet, evet. Ha ha. Evet, evet, evet. Aslında işin, eee, ilginç yanı d eee, Türkiye, Osmanlı döneminden itibaren çok fazla sebil yapan ve ölen insanların arkasından da çok çeşme yapan bir, eee, medeniyetti fakat sonra o, işte, su sistemlerinin çok fazla bakılmaması, iyi bakım görmemesi sonucu ve çeşmelerin de, eee, maalesef çok restore edilmemesi sonucu bu gelenek bitiverdi. Aslında çok iyi bir su sistemi vardı, eee, ama yurt dışında gerçekten çok güzel işliyor bu sistem.
Evet. Ya, evet. Gerçekten çok güzel işliyor ve gerçekten, hani, herkes, eee, bu sisteme ayak uyduruyor. İşte, çöpler ayrışıyor. Eee, su olarak bakıyorum mesela bazen denk geliyorum burada. Kafelerde bile insanlar kendi termoslarını verip kahvelerini alıyor. Öyle, bir, hani, ekstra bir kâğıt tüketimi yok ya da plastik. Pipet kullanan insan yok burada, ya. Kâğıt pipet var sadece ama pipet kullanan insan yok ama Türkiye'de o kullanmasa da o pipeti alıyor, ya. Ne yapıyor bilmiyorum ama alıyor onu yani.
E, pek Hı. Imm. Öyle değil mi? Hı. Evet, evet, evet, eve İllaki alınıyor, evde çekmecede duruyor o değil mi? Aslında
Yani, hani, çok gereksiz bir şey.
Evet, aslında, şeyde, mesela Finlandiya'da, eee, gerçi Finlandiya pek çok açıdan, eee, çok, eee, fazla örnek gösterilecek bir durumda ilkokulları açısından ama yine de, hani, şu gerçekten güzel bir örnek, eee, zorunlu ders olarak ekoloji ilkokullara girdi, eee, ve burada da, evet, dışarı çıkıyorlar, bir basit basit şeyler yapıyorlar. Mesela, eee, onun dışında geri dönüşüm de çocuklara gösterilebilir dikiş dikme, işte, yırtılan çorap nasıl tekrar düzeltilir, gidip yenisini almak yerine, değil mi, böyle şeyler de aslında, eee, yapılabilir. Peki eee I
Evet, yani. Müthiş ya. Tabii, küçük yaşta böyle şeylere başlanması bence güzel olur, yani. Hani, nereden başlandığı önemsiz.
Çok. Hı hı. Peki, eee, sen geleceğe dair neler düşünüyorsun? Yani, bu, eee, sence dünyada bütün bu yapılanlar, eee, bazı ülkelerde daha ileri ama bazı ülkelerde biraz daha düşük ama neticede herkesin bir odaklanma durumu var bu f meseleye, bir farkındalık var. Sence, mesela, bir 20 yıl sonra ne durumda olur genel olarak dünya?
Hı hı. Hı hı. Hı hı. <blows air> Bu noktada çok içim karanlık aslında ya çünkü bir taraf çok bilinçli. Yani, Avrupa tarafı tabii ki Avrupa'nın her kesimi de değil, her Avrupalı insan da değil bu arada, yani. Hani, daha birkaç gün önce yaşadığım bir şey işte, metroda, eee, mandalina yiyen biri çöpünü oraya atıyor falan, hani, yani. Hani, burada da böyle şeyler yaşanıyor, yaşanmıyor değil tabii ki. Burası da, hani, cennet, Türkiye, cehennem gibi bir noktada değil bir, eee, sürdürülebilirlik anlamında ama burada bilinç daha fazla en azından genç nesil çöpünü yere atmaması gerektiğini, arabanın camından çöp atmaması gerektiğini biliyor. O yüzden Türkiye anlamında 20 yılda, ya Türkiye o kadar değişken ki, hani, 20 yılda batabilir de çıkabilir de. Hani, böyle çok, eee, kararsızım o konuda. 1 senede bile çok değişiyor. Hani, tatilden tatile gittiğimde böyle şey diyorum, "Ne olmuş bu ülkeye?" falan, oluyorum. O yüzden çok bilmiyorum ama umarım iyiye gider. İyiye gitmesi için ben çevremdekileri, kendi ailemi, işte, annem başta olmak üzere benim çok tartıştığım biri bu konuda, yani. Bu konuda gerçekten, hani, bu vurdumduymazlık, bu, hani, ben vefat edebilirim ama arkadakilere en azından güzel bir dünya bırakmalıyım düşüncesinde olmaması beni çok sinir ediyor açıkçası. O yüzden, eee, tatlı, böyle, ufak kavgalarımızla birlikte aşılamaya çalışıyorum.
Hımm. Tabii. Hay Allah! <chuckles> Hı hı. Hımm. Hımm. <chuckles> Hımm. <chuckles> Hı hı. Hı hı. Evet. Iıı, ııı, çok güzel, bunu yapman bile çok iyi. Hani, tek 1 tane bir şeye, eee, faydan olsa bile, tek 1 şeyi kurtarıyor bile olsan, tek 1 plastiği bile atıyor olsan bir şey, yani, bu. Bir de, eee, plajlar, deniz kıyılarında yaşayan insanlarda çok fazla bu plaj temizliği, kumsal temizliği var. Kışın özellikle buna çok girişiyorlar. Eee, senin bulunduğun yerde de bunun gibi şeyler oluyor mu? Çünkü suyun da temiz kalması, denizlerin de temiz kalması çok çok önemli.
Aynen öyle. Evet. Ya, kesinlikle, benim bulunduğum yerde ben Türkiye'de İstanbul'dan sonra İzmir'de yaşamıştım belli bir dönem. İzmir'de mesela korkunç bir şey oluyordu, o z yaz sezonundan sonra korkunç bir pislik. Gerçekten o dönem mesela insanlardan nefret ettiğim bir şeye giriyordum çünkü diyordum ki, "Ya, sen buraya geliyorsun, denize giriyorsun, bu çöpünü al da git ya, al da git." Bu kadar zor bir şey değil. Ben o zaman 14-15 yaşındaydım. Bunu ben düşünebiliyorsam sen de düşünebilirsin gibi bir yerdeydim. Avrupa'da deniz kenarı bir yerde yaşamıyorum.
Hı hı. Ya. <chuckles> Hı. Yaşla ilgili değil o pek, ha, evet.
Maalesef, yani, maalesef değil, keşke olsa <chuckles> ama değil. Eee, Avrupa'da deniz kenarında yaşamadığım için tecrübe etmedim ama burada da illaki oluyordur, olmuyordur değil. Sorumsuz insan her yerde var, yani.
<chuckles> Hı hı. Evet, tabii, tabii oluyordur ama en azından bilinç giderek daha yükselmeye herhâlde başladı. Senin de, eee, anlattıkların çok, çok, eee, önemli bu konuda. Çok teşekkürler verdiğin bilgiler için, gerçekten, eee, öğretici ve aydınlatıcı bir sohbet oldu. Eee, görüşmek üzere tekrar.
Aynen. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim için de çok keyifli bir sohbetti. Umarım tekrar görüşebiliriz. Kendine iyi bak. Hoşça kal.
Umarım, baybay.